Comment tu fais dans ta vie pour transformer une idée floue qui te trotte dans la tête en un projet concret que tu vas vraiment faire? C'est quoi les étapes? Comment tu te débrouilles?
Alors, quand j'ai des idées vagues, heu, c'est vrai que j'en ai souvent des idées vagues <chuckles> et et et du coup, pour que je les transforme en en projet concret, heu, déjà, je vais peser un peu le pour et le contre. Je vais voir un peu les avantages, heu, que cette idée que ce ce ce futur projet peut m'apporter. Des avantages, heu, financiers est-ce que, heu, il y a de l'argent à mettre, heu, pour, heu, créer ce projet? Heu, le temps, heu, que je vais devoir passer dessus pour le réaliser, heu, les contraintes, heu, voilà qui peut y avoir, heu, tout type de contraintes.
Ah, bah voilà. <chuckles> Ah! OK, ouais. Oh. Comme un tableau au final. Tu fais ça et et tu fais ça pour toutes tes idées ou tu en as, heu, tu te rends compte de suite ça vaut pas la peine et tu passes à la suivante, vu que tu en as plein?
Bah, vraiment, les idées, heu, qui concernent un projet, voilà, un projet de vie, un projet de de de reconversion. Un projet, voilà, qui permettrait de de de de de de gagner de l'argent. Et du coup, heu, là justement, j'ai un projet, heu, qui avance pas mal, heu, voilà où où où j'ai pu ouais, ouais, j’ai
OK. Ouais. Oh, mais c'est parfait. Si tu as un exemple comme ça. OK, beh, il a commencé quand ce projet? C'était quoi? Dis-moi tout.
Heu, il a commencé il y a, ouais, il y a plusieurs mois en arrière. Heu, c'est un projet de devenir streameur, heu, sur, heu, Twitch ou sur Youtube. Et, heu, et en fait, heu, voilà, je me suis posé, je me suis dit: «Heu, vu que j'aime je suis un grand fan de jeux vidéo». Heu, je suis un grand fan de jeux vidéo. Et je regarde beaucoup les streamers que ça soit sur Twitch ou sur YouTube et tout. Et du coup, heu, je me suis dit: «Si je peux allier, heu, ma passion, heu, avec, heu, une rémunération, heu, tous les mois et tout, bah, ça ça» c'est ça, exactement.
OK. Ah. Ce serait le rêve? Le rêve de tout le monde mais c et c'est un projet, heu, très ambitieux, pour le coup. Parce qu'il y en a plein des streamers, influenceurs, youtubeurs, tout ça qui veulent essayer. Hem, comment tu as la cette confiance en toi pour, heu cette motivation pour, heu, essayer et réussir?
C'est Bah, en fait, heu, ce qui est bien avec ce projet, c'est qu'en fait, moi de base, heu, vu que je suis un fan de jeux vidéo. C'est-à-dire que j'avais déjà à peu près le matériel, heu, nécessaire, enfin, j'avais le matériel au moins le plus cher, heu, à savoir la tour, heu, gamer, heu, voilà, parce qu'il faut il faut quand même une tour, heu, assez haut de gamme, heu, pour pouvoir, heu, à la fois, heu c'est ça à la fois jouer, à la fois streamer, sans qu'il y ait de bugs ou de lag. Et du coup, heu, vu que je l'avais déjà. C'est-à-dire avant même de d'avoir cette idée de projet, je l'avais déjà achetée. Du coup, je me suis dit: «Au final, j'ai pas beaucoup d'argent à mettre pour acheter le reste. Voilà, que ce soit une caméra, un micro, c'est pas des choses qui coûtent hyper cher.» Heu, donc, je me suis dit: «Voilà, heu, c'est déjà cet inconvénient de l'argent en moins.». Heu, et puis voilà ça ça me motive et puis après c'est vrai qu'il y a beaucoup de streamers mais bon. Heu, je trouve que chacun justement ont leur public, heu, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et du coup, ouais, heu, pour l'instant, je suis dans la phase de, heu, c'est assez imminent mais je me suis pas encore lancé, ouais.
OK, ouais. Bien sûr, ouais. Surtout aujourd'hui, hein. Mouais. Bien sûr. Ah, tu as toute la préparation, même enfin même avant la préparation tu as pesé le pour et le contre comme tu m'as dit, tu as fait le tableau avantages inconvénients, et comme tu as dit, heu, lier passion et argent ce serait un monde parfait. Mais tu as tu as commencé à préparer niveau matériel heu, logistique tout ça, mais il manque plus qu'à lancer c'est ça, plus qu'à cliquer sur lancer, et c'est tout?
<laughs> En fait, heu, il faut que si tu veux, heu heu, j'ai commencé à regarder maintenant les streamers d'un œil un peu plus professionnel. Voir un peu, heu, qu'est-ce qui marche, heu, prendre un peu de chacun, heu, voir, heu, pourquoi ça marche et tout? Et en fait je me suis rendu compte d'une chose, c'est que de base moi je pensais que le jeu auquel tu joues, heu, c'est un peu le l'ingrédient principal c'est-à-dire que si tu joues à un jeu, heu, qui est un peu ancien qui a pas trop la cote, bah, ta tu feras moins de vues que si tu joues à un jeu voilà qui cartonne, heu, que tout le monde, heu, a envie d'avoir et doux. Donc c'est ça, en fait c'est un c'est un argument hyper important mais c'est pas le 1er. En fait le 1er c'est vraiment la personnalité, heu, voilà, est-ce que tu es drôle? Est-ce que tu es est-ce que les gens ont envie de t'écouter? Est-ce que voilà, heu, quand tu meurs dans le jeu ou quand tu quand tu fais une belle action est-ce que tu commentes de manière, heu, voilà assez drôle assez captivante un peu? Et du et voilà, et du coup c'était ça c cet aspect là que j'avais négligé et du coup, heu, j'essaie de voilà de de m'entraîner un peu, de voir un peu comment je peux, heu, attirer un peu un max, heu, de personnes mais bon forcément ça prendra du temps mais, heu
Ouais, OK ouais. Ouais, bien sûr. C'est juste du moment, hein, hein? Ouais, bien sûr. Et ouais OK ouais Bah, bien sûr. Mais tu penses pas que la personnalité, c'est ce qui fait que les gens restent, mais surtout pour un débutant il faut commencer par b des jeux giga d'actualité, sinon c'est trop difficile justement de d'avoir une petite communauté de base?
Ah oui, ça c'est vraiment sûr et certain. C'est-à-dire que, heu, forcément s le jour où je vais me lancer, heu, forcément je vais jouer à un jeu d'actualité que ce soit un Call of Duty, que ce soit un un Fortnite un un voilà, les jeux vraiment populaires qui qui font un max de view, heu, sur Twitch ou sur YouTube. Mais, heu, voilà c'est d'abord travailler. Le jeu c'est facile c'est facile en fait, c'est tu le télécharges ou tu l'achètes et voilà. Mais la personnalité c'est un peu plus dur, heu, à savoir est-ce que je reste moi-même? Heu, et puis voilà ça marche tant mieux ça marche pas tant pis, ou alors est-ce que je joue un rôle? Mais le problème c'est que si tu joues un rôle, garder ce rôle sur le long terme c'est un peu bizarre, ouais. Donc voilà, je suis un peu partagé entre les 2 et et ouais, j'essaie d'un peu de d'analyser un peu, prendre le le le le meilleur de de chacun, essayer de de de de l'avoir, ouais.
Bien sûr. Ah, tu joues, en soi, bah oui. C'est bizarre, ouais. Et heu, donc enfin quand est-ce que tu vas te sentir, heu, prêt pour, heu, cliquer encore une fois? Et heu, ce serait quoi tes atouts toi, niveau personnalité donc, vu que tu sais ce que tu cherches?
Heu, je pense que ce qui me manque, heu, là actuellement pour, heu, cliquer comme tu dis, heu, c'est hem, f m'entraîner. En fait ce qui est bien dans le streaming tu peux t'entraîner dans le sens où forcément, vu que tu es pas connu, si tu joues à un jeu, heu, voilà c'est c'est c'est très rare qu'il y aurait, heu, 100 personnes d'un coup. Heu, je pense que tu vas commencer peut-être avec 1 ou 2 vues puis après peut être 3-4 puis après tu vas retomber à 1. Donc en fait je me dis: «J pourquoi pas m'entraîner? Heu, mettre la caméra, trouver le bon angle de vue». Il y a aussi, hem, la petite déco. La petite déco derrière qui qui qui marche pas mal. Ouais souvent les jeux de lumière, heu, une belle déco derrière ça attire un peu l'attention. Donc ça aussi, travailler sur ça, trouver une belle pièce, heu, dans ma maison où où je peux aménager un peu des des des voilà une petite déco, heu, histoire de bien placer la caméra dans le bon angle. Et ouais, m'entraîner et voir voilà, ce que les gens aiment, parce qu'il y a il y a le chat à côté du stream, donc tu vois les gens qui commentent et tout. Donc voilà essayer de me renseigner auprès des gens, est-ce que voilà, ça vous va comme ça? Est-ce que c voilà essayer de de de de tâter un peu le terrain ouais.
Ouais, bah, ouais. Les proches. C'est vrai ça. <chuckles> <chuckles> Et des proches à toi, tu penses que tu vas leur dire que tu stream au début pour, heu ou enfin des amis, pas forcément la famille ou quoi mais pour avoir des avis, heu, d'amis neu bah, neutres, des gens honnêtes quoi?
Heu, pas spécialement dans le sens où heu, je pense que je l'annoncerai si vraiment un jour je commence à percer un peu, ouais. Bah, je pense que j'annoncerais mais là, dès le début je vois pas trop l'intérêt dans le sens où voilà, je suis un peu le seul dans le délire des jeux vidéo je suis pas trop, heu heu, f ouais ma famille n'est pas hyper fan, enfin s'en fout un peu des jeux vidéo. Donc, heu, ouais je pense pas que ça va les attirer plus que ça. Je pense que je leur en parlerai si vraiment, heu, voilà je commence à faire mon petit trou et tout. Voilà c'est ça exactement. Et en plus ce qui est bien c'est que c'est un projet, heu, qui est pas très risqué dans le sens où j'ai j'aurais pas investi beaucoup d'argent, la tour je l'avais déjà et elle me sert pour mes pour mes besoins personnels, heu, le micro il y il y en a 100-200 € une caméra pareil. Donc c'est pas comme un projet tu sais? De création d'entreprise où tu mets des millions, où tu fais des crédits et tout. Là c'est vraiment un un projet tranquille je suis chez moi, ça marche, bah, tant mieux ça marche pas, heu heu, voilà, c'est il y a il y a pire, hein, c'est pas c'est pas très grave. Donc voilà, c'est pour ça que, heu, cette idée me plaît en fait, c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de risques par rapport aux avantages qu'il peut potentiellement avoir ouais.
Ça marche ou quoi, ouais. Ah, OK ouais. Regarde, j'ai fait un salaire ouais. <chuckles> Mmh. Ouais, donc déjà, ouais. Ouais bien sûr. Bah, après l'argument ce serait qu'en attendant que tu perces, bah, tu as pas de source de revenus à part les aides de l'État, ce qui en soit ç ça va. Et heu, combien de temps tu te laisses avant de percer? Est-ce que tu vas peut-être le faire en complément d'un autre emploi ou pas?
Bah, c'est ça en fait, c'est-à-dire que, hem, le projet est là depuis très longtemps, mais avant j'étais en CDI, heu, j'étais débordé j'avais plein de pfff waouh j le travail me prenait beaucoup de place. Et du coup puis après j'ai eu des des enfants et tout, du coup j'ai demandé une, heu, rupture conventionnelle à mon employeur et du coup il a accepté et tout, donc là je suis je trouve c'est le bon moment parce que là je suis au chômage, j'ai pas mal d'aides. Heu, donc voilà les aides, heu, que j'ai me suffisent heu, amplement pour le moment, que ce soit la CAF, heu, le France Travail et tout, heu, quand tu as des enfants tu as pas mal d'aides qui se débloquent. Du coup, heu, je me dis: «C'est le bon moment» voilà je c'est ça.
Ah bah, ouais. Ouais la situation fait que, ouais c'est le bon moment, heu, comme tu dis.
C'est ça c'est à dire que là, les revenus que j'ai me permettent de me payer mes factures et tout. Donc, heu, je me dis voilà, c'est le bon moment de se lancer, je suis dispo et puis voilà, ouais je pense que ouais, je pense que le le départ est imminent ouais. <laughs>
Heu, c'est ce que je te souhaite en tout cas. <chuckles> Et hem, tu penses pas tu penses quoi de pour, heu, décoller, démarrer de tout ce qui est pub, communication? Est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas streamer que sur Twitch, ou sur aussi YouTube et d'autres plateformes? Comme heu, sur TikTok qui marche très beau énormément en ce moment? Enfin, comment tu vas
Heu, c'est vrai que moi je vise plutôt Twitch et YouTube, parce que je pense que c'est une plateforme vraiment dédiée aux aux gamers. Enfin YouTube il y a un peu de tout mais voilà heu, Twitch c'est vraiment orienté gaming. Heu, je pense que ouais, je ferai un peu des 2 un peu de Twitch, un peu de YouTube. Hem, il y a un youtubeur que que que voilà que je trouve, heu heu vraiment pas mal, enfin je suis un peu, heu heu je trouve que, hem, i il est assez transparent vis-à-vis de ses revenus, vis-à-vis de de de de de comment ça marche un peu l'envers du décor. Il s'appelle, heu, Galax, et en fait lui ce qu'il fait, heu, ça me parle beaucoup c'est à dire que lui en fait dès qu'il y a un jeu, heu, assez attendu qui sort, heu, bah, il l'achète et du coup il fait il fait la campagne, il fait le mode histoire. Et en même temps il commente, c'est à dire qu'il il met même pas sa caméra lui, juste, heu, tu entends juste sa voix, et il commente et tout. Et il fait, heu, max de vues, heu, les gens adhèrent vachement, heu, il fait beaucoup beaucoup d'argent. Et du coup c'est très inspirant de voir que même sans caméra il a réussi à percer alors que pour moi, heu, ne pas mettre de caméra c'est un peu un handicap.
Ouais bien sûr. Mmh. Ah, bah ouais. Ah il a percé sans caméra? Il avait pas à la base, et il a quand même percé, heu, de base?
Heu, je crois que de base il l'avait mais vraiment dans ses tout débuts, heu, puis après il l'a enlevée. Ouais il l'a enlevée, et en fait il a une voix assez, heu, tu sais assez, hem, agréable à écouter tu sais? Les voix un peu, heu, voilà où il commente il s je sais pas, il a il a ce timbre de voix assez, heu, où tu te dis «Bah, c'est agréable» en fait c'est pas un peu chiant à écouter. Et du coup, heu, voilà il il fait sa campagne, il commente ce qu'il fait et tout. Et voilà ça m'inspire beaucoup, je me dis: «Ah ouais, il y a il y a même, heu, moyen de de de de gagner de l'argent ainsi». Moi je pensais que c'était que dans les lives, être en direct et tout. Lui vraiment la vidéo elle est enregistrée il a p il fait le montage et après il la poste, et puis il gagne des revenus comme ça. Donc ouais, il y a plusieurs manières en fait de de de percer entre guillemets sur heu, sur YouTube.
Ah voilà. Ouais, c'est pas pour ça qu'il a percé, ouais. Bien sûr. Ah c'est possible. Mmh. Ah, petite collaboration avec lui là, ce serait le rêve quoi. <laughs>
<laughs> Ouais, et puis même tu parlais des collaborations et tout, ouais, bah, après forcément dans les débuts il y aura il y aura jamais, heu, tu auras jamais des démarcheurs qui vont te venir te voir. Je pense qu'il faut un minimum d'abonnés pour avoir des des 1er, heu, les 1re pubs. Mais oui, oui moi je suis, heu, moi je je je je blâme pas ceux qui utilisent les pubs. C'est vrai que souvent dans les commentaires il y en a qui sont un peu agacés: «Oh j'en ai marre de tes pubs, heu, il y a une pub en plein milieu et tout». Mais je pense que, heu, si on avait tous l'occasion de de de de de faire des pubs et et tout en sachant la somme qui peut en découler derrière je pense que beaucoup le feraient. <chuckles> Donc heu, ouais moi j'ai pas cette hypocrisie, heu, voilà si j'ai des pubs qui s'offrent à moi avec plaisir, hein, si s vraiment ça me correspond, que c'est pas quelque chose, heu, où j'adhère pas, ouais il y a pas de il y a pas de problème vis à vis de ça, ouais.
Oui bien sûr. Mmh, bien sûr, ouais. Ah mais ça eh il faut avoir la tête sur les épaules comme tu as dit, et tu as l'air de l'avoir en tout cas. Hem, tu penses que heu, c'est une question aussi de peut-être de régularité? Est-ce que tu as déjà un planning prévu d'horaires de stream? Ou est-ce que en soi c'est feeling mais tu vas quand même stream 15:00 par jour, quoi?
Ouais, je pense qui je pense qu'un planning, c'est une excellente idée. Heu, je pense que le public a besoin de tu sais? C'est comme si tu regardais ton émission préférée à la télé e elle est à telle heure, tel jour, tu sais c'est quand, heu, voilà tu te prépares un peu à l'avance, tu voilà, tu dis: «Ce jour-là il y a mon émission, voilà je suis je prépare mes trucs comme ça je suis tranquille». Je pense que dans le stream c'est pareil, si tu stream un peu aléatoirement un coup le matin, un coup le soir, un coup le midi le public est un peu perdu il se dit: «Mais attends, heu heu, voilà on n'est pas tous dispo à la même horaire, heu. Hier tu étais le soir, là tu re tu refais le matin je comprends pas trop». Donc je pense c'est important d'avoir une régularité au début. Puis après quand tu perces un peu plus et que tu as pas mal d'abonnés, là je pense que tu t'en fous un peu. Tu préviens un peu tes viewers à l'avance: «Voilà tel jour je serai là le matin». Mais c'est vrai que dans les débuts vaut mieux avoir un planning et te dire voilà, peut-être les les viser un peu les heures de pointe tu vois? Par exemple les week-ends, il y aura plus de monde que la semaine, heu, forcément à entre 18 et 20:00 il y aura plus de monde que si tu te stream à 8:00 du matin par exemple. Donc voilà essayer de trouver, heu, les heures de pointe, où il y a vraiment le plus de monde qui est qui est rentré du boulot qui est qui a qui a qui est voilà, un peu un peu dispo à à regarder un stream et tout. Donc ouais, je pense c'est c'est une stratégie aussi à avoir, ouais.
Ouais bien sûr. Ouais. Ouais. Bah, là où c'est technique aussi c'est qu'il y a de la concurrence. Beh, d'une part par les ch peut-être centaines, peut-être les milliers de petits streamers qui ont le même projet ambitieux que toi. Donc, d'une part il faut que tu te démarques là dessus et heu, d'autre part si tu veux stream, heu, je sais pas 18:00 un vendredi beh, t même il y a tous les gros str tous les gros streamers qui vont streamer en même temps que toi. Et la plupart des gens ils vont aller sur les gros streamers et quelque part ils vont te happer les les viewers tu vois? Comme Anyme. Anyme happe les viewers d ac actuels de d'autres gros streamer alors, heu, imagine si tu es petit streamer ça va être difficile, enfin c'est une question technique pour le coup.
Non non, mais c'est vrai tu as raison, tu as raison. C'est vrai que c'est une stratégie à à avoir parce que forcément si tu joues au jeu le plus connu, heu, qui a d'autres gros streamers comme Skyrroz par exemple qui joue au au même jeu ou Squeezie ou ou autre, bah, forcément, heu, voilà ils vont i les les gens vont plus se tourner vers eux. Mais, heu, en fait en me baladant sur Twitch je me suis d je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de la place pour tout le monde. Après forcément il y a des viewers qui font enfin il y a des streamer pardon qui font 2-3 vues voilà, c'est un peu c'est assez triste. Mais heu, j'ai trouvé des viewers voilà qu'ils étaient en page 4 par exemple, qu'ils étaient à déjà, heu heu heu, 900 ou 1 000 vues, heu, voilà pour un début je trouve c'est plutôt pas mal. Ouais, donc en fait je trouve que dans en fait les les tops streamers eux vraiment ils ils cartonnent, ils font des dix-quinze mille viewers des fois, mais il se trouve qu'il y en a qui font 1 000-2 000 heu, après je sais pas c'est quoi le palier, heu, pour débloquer pour débloquer le compteur d'argent, je sais pas comment ça marche le palier, parce qu'il y a un palier de vues, heu, à faire pour débloquer un peu la monétisation. Je sais pas trop comment ça marche à ce niveau-là. Mais c'est déjà pas mal et ouais je pense qu'il faut de la patience je pense qu'i si tu as l'ingrédient je pense que ça ça va le faire ouais.
Ouais, bah, ouais. Ah ouais! Mmh, bien sûr. Ah, c'est énorme 1 000. Et tu les as ces ingrédients ou pas?
Bah, pour l'instant j'ai le matériel donc d c'est déjà pas mal <chuckles> et après les ingrédients ouais, je pense que je pense que je vais je vais réussir à les trouver dans le sens où je pense qu'il faut il faut voilà, il faut être soi-même, il faut être assez drôle, il faut être assez assez ouvert d'esprit, heu, peut-être voilà, hem, placer la caméra dans un angle, peut-être mettre une casquette, des lunettes pour essayer d'attirer les gens pour qu'ils se disent «Attend, lui il est mystérieux» ils vont dire que, ouais c'est ça. Tu vois? Essayer de trouver une petite, heu, un pas un déguisement mais voilà une tenue qui sort un peu de l'ordinaire histoire de de les gens disent: «Ah ouais mais attends lui, heu, elle est marrante sa tenue» ou alors: «C'est bizarre qu'il se cache comme ça, il est il est peut-être un peu mystérieux s je vais m'intéresser à lui». Donc ouais c'est de ouais exactement aussi, ouais.
<chuckles> Ouais. Ouais, un petit élément qui te démarque des autres, ouais. Ouais c'est vrai. Et le bouche à oreille aussi, hein. Si tu plais aux viewers, les viewers vont parler à leurs copains, qui vont parler à leurs copains, et paf! <chuckles>
C'est ça. C'est exactement ouais, c'est ça. C'est un peu c'est un peu ça, exactement ouais.
Est-ce que tu dirais que pour qu'un une idée vague se transforme en projet en fait si on fait un contenu de qualité naturellement le le projet il va grossir, ou pas?
Ouais je pense contenu de qualité, persévérance, heu, la patience la patience parce que voilà ça ça vient rarement du jour au lendemain. Donc ouais je pense heu, voilà patience, heu, travail et persévérance, je pense c'est les c'est les mots clés ouais.
Persévérence aussi ouais. Bah, en tout cas merci. Je te remercie pour, heu, ces mots de la fin, c'était super intéressant et pertinent comme, heu, projet. Je te souhaite b bien du courage! <chuckles>
Ben, merci beaucoup, heu, pour tes questions. C'était un plaisir de discuter voilà, de de ce projet avec toi.